Um, ah, walang partikular na social media na nakatulong, pero sa social media ko nakuha yung mga impormasyon na makatutulong sa akin sa kabuhayan ko ngayon bilang isang nagtatrabaho sa work from home. Halimbawa may mga, ah, halimbawa may mga sa social media natin may mga influencer or hindi naman influencer. Pero may mga nag-popost diyan na nagbabahagi ng kaalaman na, halimbawa, ah, may kaugnayan sa tinatrabaho ko ngayon na na magugustuhan ko na nako-connect ako sa kanya dahil mga sinasabi niya, yung mga tinuturo niya ay napupulot ko tungkol sa kanya na nandun lang naman siya sa social media, 'di ba? Halimbawa ako katulad ko bilang isang bookkeeper ako, may mga maraming nagkalat na impormasyon diyan sa social media na, ganito dapat ganyan or kaya pwede akong kumonekta sa kanila makipag-ugnayan ako sa kanila, at ano maluwag nilang tinatanggap yung mga gano'ng, ah, pagtulong sa iba, kasi nga nakikipag ugnayan siya. So, mala may mga naitutulong din, um, nakakatulong siya hindi man sa mga pagtaas ng pinansiyal na pangangailangan ko. Pero yung pagtaas naman ng kaalaman na meron ako na, na naibibigay nila sa 'kin na mga halimbawa magkaka may hinahanap akong impormasyon na hindi ko nakikita sa, um, sa website, sa mga websites, sa mga sa internet gan'yan. Pero may mga tao na nandun sa social media na na pwede kong mapagtung pano pagtanungan ng direkta kumbaga, 'di ba? So, yun yung mga magandang epekto niya sa 'kin, mm.
Mm. Oh. Sige nga bahagian mo ako. Mm. Mm. Oh, galing. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo, totoo. Nakakatuwa naman yan, kumbaga natulungan ka mag-upskill, tama ba?
Mm, mm. Oo, oo, oo, tama. Mm.
Galing naman. Ah, bukod doon 'no, um, kumbaga nakapag bahagian mo ako na may mga natutunan ka din, may mga siyempre may mga negatibo din. Eh, sa tingin mo, ah, ano ba, ah, sa tingin mo, ano kaya yung maipapayo mo din sa mga kabataan na nal kumbaga hindi nila nababalanse pa. Kasi kumbaga sa perspektibo mo, ikaw ay kumbaga, ah, matanda na at naabutan mo yung pinakaunang araw ng social media hanggang sa nag-evolve na siya ngayon, may maibabahagi ka bang makakatulong sa kanila?
Mm. Mm, mm, mm. Totoo. Mm. Hmm. Hmm. Oo, oo, o. Mm, mm. Siguro yung nakikita ko nalang ngayon yung talagang paglimita ng paggamit, kasi kapag yung mga kabataan hinahayaan natin silang gumamit ng social media nang walang limitasyon or walang pagsubaybay kumbaga. Ah, madami silang napupulot na hindi maganda na nakikita mo na lumalabas sa mga asal at ugali nila, ako nakitaan ko yan yung pamangkin kong mas bata talagang, nag nagtataka ako na hindi naman siya ganun nakikipag-ugnayan sa mga mas matatanda. Pero kung sumagot siya, kung ano yung napapanood niya, yun yung napupulot niya. So, siguro mas magandang yung mga mas mga nakababata sa'tin gabayan talaga natin habang gumagamit sila ng social media. Hmm ganun, mm.
Mm. Oo. Hmm. Mm. Mm. Oo. Oo. Bale alam mo maraming salamat 'no, sa pakikipag-usap sa akin.
Hmm, oo. Mm, salamat din sa 'yo at sana magkaroon pa ng pagkakataon magka-usap tayo. Salamat!